Evet, eee, ben aslında yerel kültürü tanımayı çok severim. Eee, onun için mesela yemek olsun, insanlar olsun, işte, kahve olsun. Mesela, İtalya'da, e, kahvesiz zaten bir mesela bir şey olmaz, eee, gün başlamaz. Eee, kahve içmeyi de çok sevdiğim için İtalya'yı sıklıkla ziyaret ettim, yani, o kahvenin tadı farklı gerçekten İtalya'da.
Hıı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Eee, peki, şeyi merak ettim, hani, "Tarih seviyorum." dedin ya. Mesela, Hırvatistan'a gittiğinde de, eee, gitmeden önce Hırvatistan'ın tarihi ile ilgili birtakım şeyleri araştırıyor musun? Yani, bakıyor musun? Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Evet, evet baktım. Eee, çünkü İt Hırvatistan da bakıldığında, işte, eski Roma, eee, dönemini görmüş, eee, çok kültürlü ve, eee, tarihi olan bir, eee, ülke. Eee, bakmıştım, eee, gerçekten, hani, dediğim
Hımm, tabii. Peki, Hırvatistan'da, böyle, çok hoşlandığın, gerçekten seni etkileyen bir yer var mı?
Eee, Zadar oldu. Eee, Zadar, eee, şehri, eee, hem müzikle ilgili, eee, bir insan için. Çünkü, eee, şöyle bir yer var Zadar'da, eee, işte, deniz sahilin altında. Eee, bir orkestra, eee, yerleştirilmiş sanki. Böyle, o denizin dalgalarıyla, eee, şey değişiyor, eee, müzik geliyor. Eee Evet müzik Hı hı. Yani, şöyle söyleyeyim, işte, kaldırım taşlarına, böyle, küçük, eee, oyma delikler açılmış ve, eee, denizin altında, böyle, bir orkestra varmış gibi, işte, o dalga sesleriyle bir müzik oluşuyor. Yani, bir, eee, enstrümantal bir, eee, ses dalgası oluşuyor. Eee, ve, böyle
Hımm. Öyle mi? Hı hı. A! Ne kadar ilginç. Hı hı, hı hı. Müziğin ritmi mi değişiyor? Yani, müzik mi değişiyor? A, çok enteresan! Hı hı. Hı hı. Çok enteresan! Ha ha. Peki, bunu kendileri mi, ya yani, orkestra yok, değil mi? Yani, başka müzik çalan biri yok. Sadece dalgaların seslerinden mi oluşuyor bu şey? A, anlad Ha ha.
Evet, evet, yani, ben metafor oluşturdum orada orkestra derken, yani, işte, müz şeyin altında, <chuckles> denizin al
Res restoranda hiçbir müzik yok, yani, biz sadece dalgaların sesini dinliyoruz oraya gittiğimizde, öyle mi? Peki, bunu, yani, yapan bir usta falan, biri mi var? Yani, bir sanatçı mı var? Bilinen bir sanatçı falan mı bu?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet.